Ah, Emilio verde.
Il miglio il miglio.
Ah, il <chuckles> scusami, il Miglio Verde. Sì, l'ho l'ho già sentito, però non l'ho visto.
<chuckles> No, non ti preoccupa Sì, l'hai visto? <gasps> No! Non hai mai visto il fimi Il Miglio Verde, ma cosa dici? No, allora devi guardarlo assolutamente perché è un filmone. Allora d devi avere tanto tempo perché dura un 3 orette, quindi è abbastanza impegnativo <smacks lips> Allora l'attore, ehm, principale cioè, il pr è Tom Hanks, okay, ed è, mhmm, un film basato, mhmm, su una storia realmente accaduta, mhmm, vabbè poi ci sta qualche tocco un po' fantascientifico diciamo così, però è una storia realmente accaduta, purtroppo. Ehm, allora, ehm, non so in in che anni sia ambientato, è de degli anni 90 sicuramente cioè, il film in sé, però era forse andiamo un po' più nel passato quando c'erano cioè la la società, ehm <smacks lips> sai, nel senso magari alcuni mhmm, alcune comunità non erano viste bene purtroppo sai, nella società non c'era tutta questa uguaglianza, <sucks teeth> ehm, in pratica, ehm, parla di questo ehm, questo tizio afroamericano che viene condannato alla pena di morte, okay. Ehm, perché in quello stato, ehm, se non erro, non so se è attualmente ancora, ehm, legale, però attuale ma all'epoca era ancora legale in quello stato lì e perché in pratica questo questo tizio non so, ehm, abitava in campagna e venne trovato con 2 bambine morte tra le braccia, 1 bambina morta alle braccia, ma lui in realtà l'aveva visto do cioè, <smacks lips> aveva trovato questa bambina dopo, okay. La voleva salvare
No. Mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Ah, okay. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh. Mh-mh. Mh. Sì, s sì. Mh. Mh. Mh. Mh-mh. Sì. No. Sav ah. Okay. Mh-mh, certo.
e perché lui poi aveva una c n non dico dei poteri magici, però diciamo aveva mhmm, riusciva a curare le persone, ora non lo so comunque e allora s una storia realmente accaduta, ovviamente lui n nella realtà non aveva questi poteri e l'hanno un po' reso fantascientifico e viene condannato alla, mhmm, alla sedia elettrica. Poi, ehm, Tom Hanks è un poliziotto che cioè una un poliziotto, mhmm, penitenziario che lo conosce e quindi poi lui comprende che in realtà lu mhmm, non è colpevole, perché poi avendoci a che fare si rende conto che, veramente una persona buonissima, ehm, v vabbè comunque fa vedere un po' sai, uhm, un po' il braccio della morte, comunque è un film stupendo e io ti consiglio di guardare perché veramente bello. Bello, bello, bello, ehm, struggente.
Mh. Mh. Erto. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Ah, e tra l'altro quello che hai detto, cioè, ehm, mi fa venire in mente, no, uhm, ehm, il fatto che effettivamente in, mhmm, in molti stati africani, ehm, praticano o comunque praticavano la la magia nera. Quindi ehm, cioè, nonostante mh-mh.
Mh-mh. <smacks lips> Sì. Sì. S Okay, okay. Però lui qui era forse più una cosa a livello di, mhmm, religione cattolico, c o cristianesimo, tipo un un angelo di Dio ora non ricordo bene, più che altro, però è molto, molto bello. Un altro film perché poi a me piacciono, non so a te, i film basati molto sulle storie realmente accadute.
Okay. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh.